โอ้โฮ จริงเหรอคะ แล้ว แล้วคือทุกวันนี้คิด คิดหรือยังว่าแบบ อุ๊ย เราต้องมีเงินออมนะอะไรแบบนี้ หรือว่า
จริง โอ้ คิดแล้ว คิดแล้วต้องแบบว่าก็ต้องหาจ็อบ 2 จ็อบ 3 เหมือนกัน
เข้าใจได้
เราก็ต้องวาง ก็ต้องวางแผนนะ วางแผนว่าแบบว่า เออ อายุเท่านี้จะต้องประมาณเท่านี้ แล้วก็เกษียณไปจะต้องทำอะไรบ้าง มีเงินเข้ามาบ้างไหม อะไรอย่างเงี้ย เพราะเราอยู่ในระบบ ระบบ เอ่อ เอกชนเนาะ
เราแห่หลาย ๆ อย่าง เข้าใจ สังคมนิยม อ๋อ โอเค <chuckles>
เออ เราก็จะไม่มีบำนาญเหมือนข้าราชการเขา เออ
เข้าใจ ๆ ที่เขาจะได้เงินกันทุกเดือน ต่อให้เกษียณแล้วอะไรแบบนี้ ถูกไหมคะ?
ใช่ ๆ ๆ ก็เลยแบบนั้น แต่ก่อนก็ซื้อของแพงนะ ซื้อกระเป๋าแล้วก็ซื้อมาก็ถือ 2 ครั้งมั้ง
ไม่ไป <chuckles> แล้วรู้ แล้วรู้สึกว่าการซื้ออะไรพวกนั้นน่ะค่ะ มันทำให้ชีวิตดีขึ้นไหมคะ? หรือว่า มันทำให้มีผลกระทบอะไรไหม?
เราจะบอกว่า เรารู้สึกดีตอน ณ ขณะตอนที่กำลังซื้อ ตอนที่กำลังซื้อเรารู้สึกดีมาก เพราะว่าแชมเปญก็มาคัปปุชชีโนก็มา อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ เขาก็จะเสิร์ฟเนาะ เขาก็อยากให้เราซื้อหลาย ๆ ใบ อะไรอย่างงี้เนาะ มันก็มีความสุขตรงนั้นน่ะ แค่นั้นน่ะจริง ๆ นะ
มันได้มันมา <chuckles> อา เข้าใจ ๆ ใช่ ๆ ๆ อืม เข้าใจ ๆ <chuckles>
เออ พอออกมาแล้วก็ "อ้าวเหรอ เสียเงิน อ้อ ได้แล้วเหรอ อ้อ เหรอ" <chuckles>
อือ <chuckles> แล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าทำอะไรลงไปนะ <chuckles>
เออ ทำอะไรลงไป อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ มันก็เลยบางทีก็รู้สึกเหมือนกับแบบ โอ้ ตอนวันแรก 2 วัน ก็ดีใจเนาะ ไม่กล้าถือ
เข้าใจ ๆ <chuckles>
เออ แล้วพอแบบว่า พอแบบได้ถือสัก1-2 ครั้ง แล้วบางทีมันก็ มันก็ไม่เหมือนที่เราแบบสมบุกสมบันที่เราถือไปไหนก็ได้เนาะ กระเป๋าที่มันอันเนี้ย เออ มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่า
ใช่ ๆ อือ ถ้าเป็นแบรนด์มันต้องเลือกดีมาก ๆ ที่มันจะแบบว่า มันสามารถไปกับเราได้ทุกที่นะคะ เพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นแบรนด์ก็จะเป็นแบบว่า เอ่อ เป็นดิไซน์เสียส่วนใหญ่ คือไม่ได้ ช เน้นใช้จริง เน้นใช้ทนอะไรอย่างงี้ ก็จะเป็นแบบว่า อะไรประมาณนั้น
ใช่ อ๋อ เออ ถูกต้องเลย ๆ เห็นด้วย ใช่ แล้วซื้อมาเราก็แบบ เออ ดูมันสวยเนาะ ดูมันแบบคลาสสิกเนาะ แต่แบบถือแล้วมันก็หนักอะ
<chuckles> <chuckles> ถือ 2 ครั้งพอเลย
พอเลย ๆ แล้วเวลารู้สึกว่าถือแล้วฉันก็ อ้อ จะไปตกฝน โอ๊ย ฉันก็ โอ๊ย <chuckles>
<chuckles> จริง เออ ใช่ โดยเฉพาะอากาศประเทศไทย อะไรก็เกิดขึ้นได้
เออ ตกลงถือมาให้กระเป๋าเป็นนายเราหรือเราเป็นนายกระเป๋า
อือฮึ